अच्छा, तो जैसे कि आप कह रही थी कि पेमेंट भेजना, तो दोनों कंपनी में आपका जो कार्य था, जो आपका कार्य था वो ज़्यादातर अ, पेमेंट सेंड करना होता था दूसरे-दूसरे देशों में या दूसरे-दूसरे अ, देशों की करेंसीज़ में?
जी, जी, दूसरे-दूसरे देशों की करेंसीज़ में पेमेंट सेंड करना, रिसीव करना, वो सही टाइम पे जा रहा है, सही टाइम पे सेटल हो रहा है, सही टाइम पे जो क्लाइंट है, उसको मिल रहा है कि नहीं? ये सब मेरा कार्य था।
अच्छा, अच्छा, तो जैसे आज तो अ, काफ़ी कुछ एआई के उसमें आ गया है, तो आपने क्या कुछ अपनी नई नई कंपनी में, जहाँ पर अभी भी आप कार्य में हैं यहाँ पर कुछ देखा नया एआई से संबंधित कुछ नया? उसमें इनोवेशन या यूँ कह लीजिए उसमें कुछ नया बदलाव? कुछ कुछ सकारात्मक बदलाव आपने देखा एआई का यूज़ करके?
जी। जी, देखिए एआई तो धीरे-धीरे बढ़ ही रहा है। बट जैसे कि हमारा काम है पैसों से अ अ, डील करना, तो एआई पे आँख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि छोटी-सी भी चूक हुई, तो वो अ, करोड़ों का नुकसान कर सकती है।
अ, जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बड़ा नुकसान, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बिल्कुल, बिल्क
औ इस जी और सबसे बड़ी बात है, अगर थोड़ी-सी भी गलती होती है, तो हम इंसान को एक बार दोष दे सकते हैं कि ये तुम्हारी गलती थी, अगली बार से सुधार देना, पर हम एआई से नहीं बोल सकते ये चीज़। तो ब मुझे ब
हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि अभी तक आपकी कंपनी ने एआई का प्रयोग इस कार्यक्षेत्र में नहीं किया है।
जी। जी नहीं, इसमें नहीं किया है, बिकॉज़ ये बहुत ही डीटेल वाला काम है पर जैसे कि जो कस्टमर के संग थोड़ा-बहुत डील करना जैसे एआई रोबोट्स हो गए या चैटबॉट्स हो गए, उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं।
बिल्कुल। हुँ। ओ हन